Hum. Entendi, entendi.
O Natal. Aí a gente era Portela. Aí eu saí umas 3 vezes na Portela. Então era muito, muito legal. A gente olha é coisa de carioca que eu vou te falar pouco mesmo. A gente
Que bacana. Aham. <laughs> E você, então, tinha o costume de ir para o sambódromo, não só para desfilar, mas também para assistir?
Sim. Sim, isso aí era era a mesma coisa de flamenguista no Maracanã, era a gente no sambódromo. Isso aí não tinha como.
Aham. <laughs> E além do sambódromo você também tinha o costume dos blocos na rua?
Também. E a gente gostava do final para ir lá com o pessoal que varria ali, olha. E quando a gente a por exemplo, às vezes eu estava em Brasília
Uhum.
É porque assim, acabou o carnaval, já está começando o ensaio do próximo ano, né.
É verdade, verdade. É um tempo muito grande de preparação, né.
É incrível, né. É muito tempo, os barracões, aquela coisa. Então no no meio do ano ela já estava perguntando para gente: "Ó, vocês vão sair? Porque eu preciso das medidas de vocês para fazer as fantasias da ala".
Uhum. Hum. Olha.